そうですね、うん。え、え、その、おゆご友人の悩みの、何て言うんですかね、内容っていうんですかね、どんなことで悩んでいらっしゃるんですか？
うん。いえ-いえ。うんうん。そうです。うん。 うん。 うん。うん。 あ。なんかですね、もともとずっと、やっぱりこう、キャリアを、うん、あの、中心に生活をしてきた人なんですけれども、なんかやっぱりこう、気が付くと、ね、こう、なんとなく自分はキャリアを取ってしまうと何もないんじゃないかとか、あとそこに、なんかご家族の中でちょっとあの、身内に不幸があったみたいで、なんかすごく、うん。私ってどうしたらいいんだろうみたいなことをちらっと、うん、あの、こう、メッセージで送ってきてたんですよね。どうどう
うん。 うん。 うん。 うんうん。 ええええ。 ええ、あ、それはもうじゃあ直接お話ではなくて、こうテキストとか E メールとかそういう感じで来てたんですか。
そうです。そう。うん。 そうです。それで、私はちょっと、あ、なんかちょっといつものトーンと全然違うからどうしようと思って、とりあえず、うん、あの、「今電話していい？」って入れて、すぐに、電話をかけたんですよね。うん。で、その時にほんとにもう電話越しで、こう、私ここにいるからって寄り添うことしかできなくて、いや、なんか私
うん。 ええ。 はい。 うん。 うーん。じゃ、もう、結構本当に深刻というか、ちょっとこう、愚痴を聞くっていう感じのレベルのあれではなかったんですね。
そうなんです。うん。 うん。 そう、なんかちょっと悩みがとてもね、あの深くそう、重くて深くて、そうなんですよ。ちょっと仕事疲れてとか上手くいってなくてね、っていうのとは違った悩み。
うん。重いというか、うん、深刻な。 ああ。 うん。 うん。あら。あ、それは。
そうなんですよ。